Mm. Eh anong-ano ba anong exercise or saan ka muna nag-focus siyempre di ba matagal ka ring sabi mo matagal ka ring nag lie-low dun sa pag-e-exercise. Eh paano mo ulit in-introduce yung pag-e-exercise sa katawan mo?
Mhm. Hmm okey ano, ah, dahan-dahan. Ano talaga sinimulan ko muna sa paglalakad, yun muna. Sabi kasi naisip ko ano eh, sa estado ng katawan ko nun, pag bi binigla ko yung sarili ko baka ano, baka hindi ako makabuo ng ano, ng sustainable na ano, na exercise routine kasi baka oo, biglain ko masaktan ako, umayaw ako kaagad ulit eh. So ang ginawa ko, sinimulan ko muna sa lakad unti-unti. Ah, siguro lalakad ako mga 15 minutes after meals ganon. Tapos, ah, dahan-dahan kong inangat, siguro 30 minutes tas pagkalipas siguro ng mga ano, mga 1 buwan, yan. Ah mga ano na
Oo. Mhm mm. Masama din yun eh. Mm, mm. Mm. Hmm. Oh, mino-monitor mo yung parang step count mo ganon?
Oo, na hmm pinakikiramdaman ko rin yung katawan ko, siguro after mga 1 buwan mahigit ayan na, ano na, ah, tawag dito? Tinaasaan ko na 1 oras na. Yun so napapansin ko unti-unti ng gumagaan yung pakiramdam ko. Ah, although hindi pa rin fully pero ang laki na ng nabawas, ang laki na nung na-itulong lalo na sa ano, sa yung di na ako hinihingal, kahit simpleng lakad lang, so, yun. Tas after nun so naisip ko ah, siguro bago ako gumawa ng ano, ng ah, mga actual workout, try ko muna ring ano, suplementahan 'to ng ano ng pagtakbo. Yun, pero hindi ko muna
Mm. Hmm, okey. Mm. Hmm. Oo. Ah, so from um, walking to running yung naging transition mo?
Mm, pero hindi ko muna tama oo, pero hindi ko muna ano, sinunggaban yung pagtakbo, ang ginawa ko muna kung kumunsulta ako sa doktor, nagpa-ano ako nag-suggest siya ng stress test kasi ayoko rin biglain, di ba? So ayun, so nag-stress test, ayun naman okey naman kaya naman yung katawan ko. So yun, so di yun ganun din same same way din nung ano, nung ah, paglalakad. Ah, dahan-dahan ko ring inano, ah, tawag dito? Ah, gradual din yung pag-increase ko ng pacing, nung distansya, nung haba ng takbo ganon hanggang sa, ah, siguro let's say mga 2 months in ng at least once, twice a week ng pagtakbo ayun na napapansin ko na oh okey, okey ah ang laki ng silbe, sakin. Tapos after nun ano na, yun na, ah, pinasukan ko na ng ano, ng calisthenics.
Mm. Oo, oo. Oo. Mm, oo.